คือความกังวลของคุณ คุณ อยากจะทำอาหารเอง แต่คุณไม่ถนัด ใช่ไหมคะ ก็เลย ท พึ่งพาอาหาร สำเร็จรูป แต่ว่าจริง ๆ แล้วอาหารสำเร็จรูปอะ เอ่อ อาจจะเป็นพวกแช่แข็งอะนะคะ แต่ถ้าหากว่าคุณกินร้านที่แบบว่าเขาทำปรุงสุกใหม่ ๆ หรือข้างทาง ที่ ก็ถือว่าไม่เป็นอาหารสำเร็จรูปนะคะ แบบเนี้ยค่ะ อันนี้ก็เลยไม่ น่าจะแนะนำว่าไม่ต้องกังวล อ่า ในร้านที่เขาอะปรุงสุกใหม่ ๆ อะค่ะ เพียงอาจ แต่อาจจะว่าคุณอาจจะกังวลพวกร้าน เอ่อ พวกอาหารสำเร็จรูปที่มันแช่แข็งตามร้านสะดวกซื้อ ใช่ไหมคะ เอ่อ แล้วถ้าหากอย่างเงี้ยค่ะ อยากจะสอบถามหน่อยค่ะว่า คุณมีเรื่อง เอ่อ ข้อจำกัดในเรื่องของเวลา แล้วก็งบประมาณ หรือว่าอุปกรณ์ ในครัวบ้างไหมคะ? แบบเนี้ยค่ะ
อืม อืม อย่างงั้นแหละค่ะ ใช่ จริงค่ะ ค่ะ เออ อ๋อ เหรอคะ? อะฮะ อืม ๆ อ๋อ ค่ะ ๆ ที่แช่แข็ง ใช่ ๆ ใช่ค่ะ ๆ อืม ก็คือ อ่า อุปกรณ์ในครัวเนี่ย อย่างที่บ้านก็ไม่ค่อยมีอะไรมากค่ะ นอกจากกาต้มน้ำ แล้วก็อาจจะมี อ่า กระทะไฟฟ้าเล็ก ๆ เองอะค่ะ เผื่อว่าจะอุ่น แล้วก็ไมโครเวฟน่ะค่ะ เท่านั้นเองค่ะ ส่วนถ้าจะเป็นพวกน้ำมัน หรืออะไรพวกเครื่องปรุง ไอ้พวกนี้จะไม่มีเลยค่ะ ไม่ได้ซื้อไว้
อือฮึ อืม อือฮึ อืม อ๋อ อืม
แล้วก็พวกผักสดก็จะมีบ้าง ใช่ค่ะ
ก็คือว่าคุณอาจจะมีข้อจำกัด อืม อืม ก็คือมีอุปกรณ์ในครัวอะจำกัดเนาะ แล้ว ล เวลาล่ะคะ? เรื่องของเวลาทำอาหารล่ะคะ? แล้วก็งบประมาณล่ะคะ?
อืม อา อย่างงั้นน่ะค่ะ ส่วนเรื่อง โอ้ ส่วนเรื่องเวลาเนี่ย อ่า มันจะเป็นบางครั้งเท่านั้นเองค่ะ ก็คือ ใน ในหนึ่งสัปดาห์เนี่ย บางทีถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ติดไปออกกำลังกาย หรือติดไป อ่า คุยกับเพื่อน เจอกันกับเพื่อน อย่างเงี้ย เราก็จะมีเวลาบ้าง ช่วงที่กลับมาเร็ว อย่างเงี้ยค่ะ
อือ อือฮึ อืม อือฮึ อืม
แต่ก็ยังไม่เคยฝึกที่จะทำเลยนะคะ <chuckles> ยังไม่เคยลอง ค่ะ เพราะว่าไม่มั่นใจ ค่ะ
ก็คือ อืม โอเค เข้าใจแล้วค่ะ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ ในเรื่องของด้านปัญหาสุขภาพ หรือว่าข้อจำกัดด้านโภชนาการล่ะคะ คุณมีอะไรที่กังวลอีกไหมอะคะ? แบบเนี้ยค่ะ
อืม

มีค่ะ มีค่ะ ก็คือ อ่า การทานอาหารที่เป็น เอ่อ ที่เขาทำมาเสร็จเรียบร้อย แล้วก็แช่แข็ง แบบเนี้ย ก็กังวลในส่วนของโซเดียม หรืออะไรพวกอย่างงี้ด้วยค่ะ แล้วก็พวกมาม่าก็ชอบทาน พวกต้มมาม่า บะหมี่สำเร็จรูปเนี่ยค่ะ ซึ่ง อือ ที่เราอ่านจากในนิตยสารเนี่ยเขาก็บอกว่า โอ้ มันมีโซเดียมเยอะมากเลยอะ แล้วมันก็จะมีผลต่อตับไตของเราด้วย ใช่ไหมคะ แต่ว่าเราก็กินมันมาตั้งนานแล้วนะ กิน หมายถึงว่า กินมาอยู่เรื่อยเลยอะ เป็นอาหารแบบมื้อประจำเลย อย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าก็ยังโชคดีนะคะ ก็มีไปตรวจ สุขภาพประจำปี ก็ทุกอย่างปกติค่ะ ยังไม่พบ เอ่อ ผลอะไรนะคะ แต่เนื่องจากว่าเราก็กังวลน่ะค่ะ เพราะว่ามันทานมาแบบเนี้ยมานานมาก แล้วก็คงจะต้องเป็นอย่างเงี้ยตลอด เราก็เลย อืม อยากจะขอคำแนะนำจากคุณน่ะค่ะว่า อือ เราควรจะเริ่มยังไงดีเนาะ? ถ้าเกิดว่า
อือ อืม อือฮึ อืม อือฮึ อือ อือฮึ อือ อือฮึ อ๋อ อืม อืม อืม อือ
เราไม่คิดอยากจะ ไม่คิดจะ จะทานอาหารประเภทนี้แล้ว อย่างเงี้ยค่ะ
อืม เข้าใจแล้วล่ะค่ะ
แต่ใจหนึ่งก็กลัวในการทำอาหารค่ะ
อืม ก็คือปัญหาของคุณก็คือไม่ถนัดในการทำอาหาร แถม เอ่อ เอ่อ บางทีก็อาจจะไม่มีเวลา แต่ว่าปัญหาเรื่องเวลาไม่ค่อยเท่า สักเท่าไร แต่ว่าไม่ถนัดการทำอาหาร แล้วก็อาจจะแบบว่า เออ ทานอะไรพวกเนี้ยมานานแล้ว แต่ว่าก็มีความ กังวลว่า เอ่อ ทานแล้วมันจะมีผลต่อสุขภาพไหม อะไรไหม อะนะคะ อ่า ทีเนี้ยค่ะก็เลยอยากจะแนะนำแนวทางอย่างงี้ก็แล้วกันน่ะค่ะ แนวทางนะคะในการเลือกจัดการอาหารสำเร็จรูปนะคะ ถ้าหากว่าคุณน่ะไม่มีเวลา แล้วก็ไม่ถนัด ถ การทำอาหาร ก็ให้คุณค่ะอ่านฉลากโภชนาการอย่างละเอียดค่ะ ถ้าหากว่ากังวลเรื่องผงชูรสอะนะคะ เพราะว่าบางทีอาหารสำเร็จรูปเองอะ เขาก็มีบอกรายละเอียดตรงเนี้ยค่ะว่า เออ มีปริมาณโซเดียมเท่าไร อะไรเท่าไร ซึ่งถ้าหากว่าคุณอ่านอะไรพวกเนี้ย คุณก็จะได้ระมัดระวัง ไม่ทานพวกอาหารสำเร็จ สำเร็จรูป ที่มันมีปริมาณโซเดียมอะเกินกว่าร่างกายที่ต้อง ที่ร่างกายต้องการนะคะ เพราะฉะนั้นมันก็จะต้อง จะ จะได้ป้องกันในเรื่องนี้ อืม ในเรื่องนี้
ใช่ ค่ะ ไม่ ไม่ ใช่ค่ะ ใช่ อืม ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ อืม ใช่ ๆ อ๋อ ใช่ค่ะ อือ แต่ส่วนใหญ่ อืม ใช่ค่ะ แต่ส่วน ใหญ่ก็จะมีพวกเนี้ยเยอะ ส่วนใหญ่แล้วนะคะ เพราะว่าอย่าง อย่างเวลาเรากินเราก็จะรู้เลยว่ามันมีรสเค็ม
อืม ค่ะ
หรือว่ามันมีรส <tsk> ที่มันไม่ใช่ ไม่ใช่รสธรรมชาติ อย่างเช่น มะนาว อย่างเงี้ยค่ะ ที่ ที่เราเปรียบเทียบนะ หมายถึงว่าเราทาน เราก็จะเปรียบเทียบว่ารสชาติที่เราซื้อจากร้านอาหารข้างทางกับอาหารแช่แข็งเนี่ยมันจะต่างกันนิดหน่อย อย่างเงี้ย ก็ ก็จะมองออกเหมือนกันนะคะว่า เออ รสชาติต่างกันมากในเรื่องของ เครื่อง เครื่องปรุงมันเนี่ยค่ะ อือ ๆ
อืม อือฮึ อืม ค่ะ เข้าใจค่ะ ก็คือว่า
เข้าใจในส่วนที่คุณบอก อืม

ใช่ค่ะ
ว่าหวานน้อยลง เค็มนิดหน่อย อะไรอย่างงี้ได้ใช่ไหมคะ? อืม ๆ ๆ
อืม คือเรา เราสามารถระบุได้เลยนะคะว่า เอ่อ อย่างบางทีอะเขาจะมีช่องคอมเมนต์ให้ ใช่ไหมคะ ให้ ให้ ให้ใส่ข้อความว่า คุณต้องการ เอ่อ เผ็ดไหม ไม่เผ็ด เอ่อ ไม่ใส่พริก ไม่หวาน ไม่ใส่น้ำตาล น้ำมันน้อย ตรงนั้นน่ะคุณสามารถระบุไปได้เลยค่ะ แล้วคุ ก็ถ้าหากว่าคุณกังวลเรื่องผงชูรส คุณก็ระบุไปเลยวา ว่า "เอ่อ อย่าใส่ผงชูรสนะ" อะไรแบบเนี้ย คือตรงเนี้ยบางร้านค้าเขาก็ยินดีที่จะทำให้อะค่ะ แล้วอีกอย่างค่ะ มันก็มีเลือกหลายร้านค้าเลยนะคะ หลายแพลต เอ่อ บนแพลตฟอร์มอะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นต้ม ถัด แกง ทอด ก๋วยเตี๋ยว อาหารอะไรต่าง ๆ แถมมันทัน มันมีหลากหลาย ทำให้เราอะไม่เบื่อในการทำอาหาร ในการทานอาหารด้วยค่ะ อะไรแบบเนี้ยค่ะ
อืม ใช่ค่ะ ใช่ อืม อืม ค่ะ อืม อา ใช่ค่ะ ใช่ ๆ อือ ๆ ๆ ค่ะ ๆ ใช่ค่ะ อืม อืม อืม ๆ ใช่ค่ะ ใช่ เออ อันนี้เป็นวิธีที่ดีมากเลยค่ะ อันนี้เดี๋ยวต้องเอามาใช้แล้วแหละค่ะ เพราะว่าน่าจะดีกว่าในการที่จะซื้อเป็นอาหารที่เป็น แพ็กเกจ แล้วเก็บไว้ในตู้เย็นแบบนี้เยอะ ๆ อย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าวิธีนี้น่าจะดีที่สุด แล้วเราก็รู้สึกไม่จำเจด้วย อย่างเงี้ยค่ะ แล้วทานอาหารได้หลายรสชาติ ได้หลายแบบ หลายเมนู ให้เราเลือกเลย อืม วิธีที่ 2 นี่ดี จังเลยค่ะ เยี่ยมเลย อืม ๆ ๆ
อือฮึ อืม ค่ะ อือฮึ ค่ะ นอกจากนี้ ถ้าสมมติว่า คุณน่ะ เอ่อ ไม่อยากจะทานโซเดียม หรือว่าอะไรพวกนี้จริง ๆ เลยนะคะ ก็มีทางเลือกอีกทางเลือก เดี๋ยวเนี้ยค่ะ ร้านสะดวกซื้อเองนะคะ ถ้าหากว่าคุณมีเวลาแวะร้านสะดวกซื้ออะค่ะ คุณอาจจะดูอาหารที่ เอ่อ ดีต่อสุขภาพ เดี๋ยวนี้ก็มีอาหารที่ดีต่อสุขภาพให้เลือกนะคะ ไม่ว่าจะเป็นไข่ต้ม ไข่ตุ๋นนะคะ อกไก่ นะคะ ปลานึ่ง อะไรพวกเนี้ย ซึ่ง ใช่ ซึ่งเนี้ย อันเนี้ยง่ายมากเลยค่ะ เราก็ไม่ต้อง ท ไม่ต้องเสียเวลาในการทำอาหาร เราเลือกได้เลยค่ะว่าเราจะกินอะไรนะคะ วันนี้อาจจะเบื่อเมนูนี้ก็ไป ส เลือกซื้อเมนูอื่น หรือว่าจะ อาจทำสลัดก็ได้ค่ะ สลัดแบบว่าที่ไม่ใส่น้ำตาล โดยใช้ yogurt ธรรมชาตินะคะ หรือว่าจะซื้อผักสดในเซเว่น อีเลฟเว่นก็ได้ค่ะ เขาก็มีขายเหมือนกันนะคะ แล้วก็นำผักอะมาหั่นนะคะ แค่หั่นเฉย ๆ ไม่ต้องปรุงอะไรเลย แล้วก็ใส่ yogurt เข้าไป ใส่ผลไม้เข้าไป ใส่ธัญพืชเข้าไป หรือใส่อะไรก็ได้ที่คุณน่ะอยากจะทานนะ ไม่ว่าจะเป็นอกไก่ ปลาต้ม ไข่ต้ม แบบเนี้ยค่ะ ก็ทำให้คุณน่ะได้คุณค่าทางโภชนาการ แถมอิ่ม แล้วก็ปลอดภัยจากโซเดียมด้วยอะค่ะ แล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะ อือฮึ
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม อือฮึ ค่ะ ทำสำเร็จไว้เลย อ๋อ ค่ะ อะฮะ อืม ค่ะ โอ้โฮ อันนี้ก็ดีเหมือนกัน ใช่ค่ะ อืม อืม อืม ค่ะ วิธีนี้ดี ค่ะ อืม ใช่ค่ะ ใช่ อือ ๆ อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ ค่ะ ใช่ ค่ะ ค่ะ วิธีนี้ดีเหมือนกันค่ะ จะนำมาใช้นะคะ แล้วก็เป็น เอ่อ ล เป็นข้อแนะนำที่ดีมากเลย วันเนี้ยดีใจที่ได้คุยกับคุณนะคะเนี่ย ได้ข้อคิดเยอะเลยค่ะ <chuckles> ทำให้มีทางเลือกเพิ่มขึ้น ยังไงขอบคุณมากนะคะ
อืม

เนี่ยค่ะ พอดีว่าเป็นคนทำอาหารไม่เก่งนะคะ แล้วก็มันจำเป็นจะต้องพึ่งอาหารสำเร็จรูปข้างนอก อย่างเงี้ย ต้องซื้อกลับมาเก็บไว้ในตู้เย็นเยอะมากเลย แต่ว่าพอเรากินไป กินไปเนี่ย มันก็เลยเริ่มรู้สึกกังวลเรื่องโภชนาการเนี่ย เราอาจจะได้รับไม่เต็มที่น่ะคะ มันก็จะส่งผลกับสุขภาพของเราด้วยอะ คุณมีข้อแนะนำไหม?
อืม อือฮึ ค่ะ อือฮึ อืม อือฮึ อืม เออ
พอดีช่วงเนี้ยก็เริ่มกังวลแล้วค่ะ
อืม ค่ะ เอ่อ เรื่องที่เกี่ยวกับกังวลเรื่อง เอ่อ ใส่ใจเรื่องอาหารนะคะ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยค่ะ ดูว่าคุณน่ะเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องของโภชนาการดีเลยนะคะ แม้ว่าจะต้องพึ่งอาหารเสพ สำเร็จรูปก็ตามอะนะคะ แต่ว่าการพึ่งพาอาหารเสพ สำเร็จรูปเนี่ยนะคะ มันไม่ได้หมายความว่าคุณน่ะจะไม่มีทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพเสมอไปอะ ค น่ะ น่ะนะคะ แต่ว่าทีเนี้ยค่ะ อยากจะถามหน่อยอะค่ะว่า อาหารสำเร็จรูปที่คุณทานเนี่ย คุณทานบ่อยแค่ไหนเนี่ยเหรอคะ ในแต่ละวันหรือว่าสัปดาห์ค่ะ ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ?
อืม อ๋อ เหรอคะ? เหรอคะ? อ๋อ อืม วันต่อวันนี่ก็คือทาน แทบทุกมื้อเลยอะค่ะ เพราะว่าเป็นคนทำอาหารไม่เป็นค่ะ ไม่สามารถ ไม่สามารถที่จะปรุงอาหารได้อย่างเงี้ยค่ะ ทำไม่เป็นเลย ไม่มีความรู้ตรงนี้เลย ก็จะใช้วิธีซื้อจากร้านบ้าง ถ้าเกิดว่าทางข้างนอกนะก็จะซื้อจากร้านข้างทางอย่างเงี้ยค่ะ หรือถ้าเกิดไม่สะดวกจริง ๆ แต่ว่าในบ้านเนี่ยก็จะมี อ่า เป็นอาหารที่เป็นแพ็กอะ เป็นกล่องเนี่ยค่ะ ที่เขาปรุงสำเร็จแล้วอยู่ในตู้เย็นเสมอเลยค่ะ ก็ฉะนั้นเนี่ยมื้อเย็นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทนี้ แต่ว่ามื้อกลางวันเนี่ยก็จะเป็นอาหารที่ซื้อจากข้างทาง หรือจากร้านอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนตอนเช้าเนี่ยก็จะทานง่าย ๆ อย่างเช่น แซนด์วิชบ้าง แล้วก็พวกขนมปังหรืออาจจะเป็นข้าวผัด
อืม อือฮึ อือ อืม ค่ะ อือฮึ